Tabii ki bence kesinlikle hepsinde olumlu farklar gördüm öncelikle. Eee, kendimle ilgili olan kısma değinecek olursam, eee, öğle aralarında çok yorgunsam uyuyabildiğim ve daha zinde bir şekilde devam ettiğim, eee, ve uykumu aldıysam uykum yoksa da spora gittiğim bir döngüm vardı aslında ve gayet memnundum bu döngüden.
Hı hı. Öyle mi? <chuckles> Çok güzel. Ha ha. Harika sen bayağı ete efektif kullanmışsın anlaşılan, ııı, öyle molalarını özellikle. Bunu peki, eee, belirli saatler arasında mı yapıyordun yoksa, ııı, saat fark etmeksizin kendine mola alabiliyor muydun?
Aaa, evet. Kesinlikle. Saat fark etmeksizin alabiliyordum işime göreydi. Hani, bunu zaten bazen öğle aralarında değil de akşamüstü böyle işim olmadığı s senaryolarda da yapıyordum yani. Hani, ne zaman müsaitsem ona göre ayarlıyordum. Ve z
Hı hı. Hı hı. Peki, gerçekten kafayı koyduğun gibi uyuyabiliyor muydun o ve verilen süre içerisinde? Bir de kısıtlı bir zamanın var ya. Hı hı.
Yok, o kadar değil. Yok, o kadar değil tabii ki ama, hani, öyle çok kısıtlı bir zaman, o kadar işte 1 saat sonra direkt online olacaksın, bilgisayarda çevrim içi olacaksın gibi bir durumumuz, hani, öyle kapalı görüşte çalışan bir iş arkadaşlığımız ya da patronlarım yoktu. O yüzden, hani, eee, bildirim gelene kadar, yeni bir mail gelene kadar gibi bir süre izin verebiliyordum kendime, hani, 1 saat değil bazen uyuyakalıyorsam 1,5 olduğu oluyordu, 2 olduğu oluyordu, hani. Eee, bu rahatlık aslında benim hoşuma gitti zaten uzaktan çalışmada. Hani, daha motive oluyorum. Enerjim yerime geliyor. Daha da verimli oluyorum aslında, hani, kendime karşı zamanları geçtim, kendime ayırdığım zamanları geçtim. Karşı tarafa da etkimin daha pozitif olduğunu düşünüyorum.
Evet. Hı hı. Hı hı. Tamam. Hı hı. Güzel. Hı hı. Hı hı. Peki gerçekten böyle, hani, yolda harcadığın zaman ya da işte ofisteki performansın düşünüldüğünde, eee, bayağı fark yaratan bir şey mi oldu senin için? Yöneticilerin de bunu fark etti mi? Desteklediler mi? Eee, bir de bir şeyi soracağım, eee, ofise gitme kararını sen kendin mi aldın bu durumda? Yani biraz böyle dengeli mi olsun istedin, bu kadar faydasına rağmen?
Eee Hı hı.

Tabii ki var, yani, özellikle sosyallik açısından bence çok büyük bir artı. O yüzden, zaten, hibrit, yani hem ofis, hem ev diyorum. Çünkü bende sosyalleşildiği ortamda ve ekip arkadaşlarını tanıdığın, onlarla iş harici zaman geçirdiğin zaman da, emm, o güven, o arkadaşlık ortamı kurulduğunda aslında, işler daha iyi ilerliyor. Eee, ben çok şanslıyım, öyle bir ekibe sahibim. Hani, ben bana bir şey olduğunda, belki yöneticine söyleyemediğim acil bir işim çıktığında, onlardan arkamı kapatmalarına tap talep edebiliyorum ya da tam tersi olabiliyor ve böyle bir çalış
Harika. Tam bir ekip, eee, şeklinde çalışıyorsunuz yani. Hani, birinin eksikliğinde kesinlikle, böyle, e, işlerin sekteye uğramadığı, herkesin, böyle, bir takım, ııı, oyuncusu gibi, ııı, işlev gösterdiği bir ekibiniz var, anladığım kadarıyla. Eee, o zaman, senin inisiyatifine de kalsa sen de bu modeli tercih ederdin. Doğru mu anlıyorum?
Kesinlikle. Kesinlikle. Tabii ki, kesinlikle ama burada tabii ki de şöyle şeyler de var, yani, hani, işte bu zorunluluk kısmını az önce sör sorduğun, zorunlu olmaması gerekiyor, yani önerilen bu olabilir, eee, ama haftada 3 mü geleceğim, 1 mi geleceğim, 2 haftada 1 mi geleceğim, bunun biraz daha benim
Harika. Hı hı. O çalışanın kendini, evet, hı hı, "İnisiyatifine kaldı." diyorsun. Anladım.
Aynen, kesinlikle, ya da hangi gün gideceğim, bu da benim inisiyatifimde olmalı. Hani, bu rahatlıkla, eee, bence çalışan daha iyi, emm, performans gösteriyor diye düşünüyorum.
Anladım. Peki, eee, senin, eee, iş alanın nedir? Genelde müşterilerle mi daha çok, eee, iletişimde oluyorsun? Yoksa daha çok böyle, eee, ne bileyim, yalnız kalıp, ııı, odaklanıp, eee, hesap mı yapıyorsun? Eee, nasıl bir iş tanımın var?
Bende hepsi var açıkçası. Eee, şu anki olduğum, eee, bölümden ve işte şeyimden dolayı, eee, departmanımdan dolayı hem başkalarıyla telefonda vs. çok konuştuğum bir işim var, hem de yeri gelip, hani, eee, düzenli hazırlamam gereken raporlarım, veri analizlerinin olduğu, eee, onları hazırladığım, yani tek başıma kalıp
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Pozisyonun adı nedir?